ใช่ ก็กินได้ แต่ไม่ควรกินเยอะนะ เพราะไก่มันอัดฮอร์โมนไง
อืม อ๋อ อ๋อ กินได้ แต่ว่าไม่ควรเยอะเนาะ อือฮึ อืม
ใช่ ก็เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ยอมแลกไปตอนนั้น ปัจจุบันก็คือไม่แลกอะไรเลย ปัจจุบันเรียกว่าไม่ค่อยทำงานทำการดีกว่า เรียกว่า อู้ <laughs>
อือฮึ ก็คือเรามีประสบการณ์แล้วอะเนาะ อันนี้ก็คือยังทำที่บริษัทเดิมไหมคะเนี่ย?
ก็ อ๋อ ย้ายบริษัทแล้วค่ะ ตอนนี้เป็น Work from Home แล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วย วัน ๆ หนึ่งไม่ ไม่ค่อยทำงานทำการ <laughs>
อืม ก็คือเรามีประสบการณ์ที่แบบ ไม่ได้ดูแลสุขภาพ เพราะว่าทุ่มเทงานอะเนาะ ตอนนี้เราก็เลย อ่า หันมาสนใจความสุขของตัวเองมากขึ้น แล้วก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นเนาะ แต่ก็ เอ่อ เท่ากับว่าซื้อประสบการณ์เนาะ คุณก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นแล้วอะเนาะ
ใช่ มาก ใช่ แต่ก็ยังไม่ค่อยออกกำลังกายเหมือนเดิมนะคะ ก็ยังเป็นเด็กอ้วนเหมือนเดิม แต่ว่าเรื่องการกินเนี่ยก็คือไม่กินแช่แข็งแล้วอีกเลย
อืม อาหารแช่แข็งทุกอย่าง
มาม่าเนี่ยถ้าไม่ได้อยาก ใช่ ถ้าไม่ได้อยากกินเนี่ยไม่กินเลย อาหารโซเดียม อะไรอย่างเงี้ย ก็คือจะเป็นอาหาร ส่วนใหญ่ทำกับข้าวเอง คือมันอาจจะไม่ใช่กับข้าวที่แบบ อุ๊ย เฮลทีอะไรขนาดนั้น แต่มันคือสิ่งที่เราทำเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อือฮึ
จะเน้นกับข้าว
พวกน้ำมันหมูนี่ทานได้ไหมคะ? น้ำมันหมู เห็นคุณบอกว่าน้ำมันมะกอกทานไม่ได้ น้ำมันหมูก็จะตรงข้ามเลยเนาะ
อะไรนะคะ เออ ทานได้ค่ะ ทานได้ ใช่ น้ำมันมะกอกก็ทานได้แต่ไม่ควรทานเยอะ อย่างเช่นแบบมันจะ ใช่ มีช่วงหนึ่งที่เราไม่รู้แล้วเรากิน แล้วเราอะกินน้ำมันมะกอกแล้วผิวเราดีมาก จริง ๆ แล้วน้ำมันมะกอกสรรพคุณมันเยอะเนาะ แต่ปรากฏบอกว่าโอเค หมอบอกว่าผิวดีจริง แต่ว่าซีสต์โตนะจ๊ะ อะไรอย่างเงี้ย ถ้ากินทุกวันขนาดนี้อะไรอย่างงี้ก็เลยเลิก
น้ำมัน อ๋อ ไม่ควรทานเยอะ อืม อา อืม คือเรารู้สึกว่าทานแล้วผิวเราดีเราก็เลยจัดหนักเลย ทีนี้กลายเป็นว่า
เท่าไร
เป็นผลให้กับซีสต์เลยอย่างงั้น อืม
ปวด ท้อง ใช่ ก็ ก็ก้อนที่ 2 เนี่ยคือมีช่วงหนึ่งที่กินน้ำมันมันมะกอกแล้วไปตรวจกับ หมอว่า "ทำไมมันโตเร็วจัง" อะไรอย่างเงี้ย